Ja, hast auf jeden Fall die gemeinsamen Gespräche, die natürlich auch besonders wichtig sind. Und natürlich ist bei uns auch immer das Thema Handy, Handynutzung am am Tisch und so. Ja, es führt immer mal wieder zu Diskussionen. Also das ist etwas, wo ich's äh, wo ich schon mehrfach dann, ähm, schon mal 'n bisschen geschimpft habe und habe gesagt, also wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich die Handys wirklich einsammeln. Also, ich meine dann nicht nur meine Tochter, sondern auch manchmal meinen Mann, der dann auch, klar, so zu so nach Feierabend dann auch gerne mal das Handy in die Hand nimmt und dann mal irgendwas guckt. Ja, so ganz klassisch sind das bei ihm eher so so Sportergebnisse, ähm. Dieses, glaube, was dann, ja, viele kennen, die dann manchmal gucken, wie wie ja, wie viel Tore sind irgendwo gefallen oder sonst irgendwas. Ähm, und da werde ich dann schon so 'n bisschen ungeduldig, wo ich sage: „Ne, komm, also beim Essen bitte die Handys“, selbst wenn sie aufm Tisch liegen, ja, von mir aus noch, „aber lasst sie liegen.“ Also nicht auch nicht auf irgend 'ne Whatsapp reagieren, sondern wirklich mal einfach
Mhm. Ja. Mhm. <laughs> Ja. Okay, ja. <snorts> Ja. Ja, genau. <giggles> Ja. Ja. Ja. Ah, okay, einfach nur liegen lassen, wirklich gar kein gar keine Präsenz dafür schenken oder Aufmerksamkeit.
Das wäre mein liebstes eigentlich, aber es klappt nicht immer. Also es ist manchmal ist 'n bisschen Diskussion, aber ich ertappe mich dann auch. Also, ich kann mich da nicht von freisprechen, wenn dann die anderen beiden also, man hat den letzten Bissen gehabt und dann, äh, kriegt meine Tochter irgend 'ne Whatsapp. Oh, ich will mal kurz nachgucken. Und mein Mann sieht: Sie nimmt's in der Hand, dann nimmt er's auch in der Hand und dann <chuckles> ist das manchmal wie so 'n Kreislauf, glaube ich, ähm, wo wo ich selber dann auch denke: „Ah, du wolltest doch noch was nachgucken? Ja, dann mach's eben. Wir sitzen ja grad noch“, so ungefähr, ne? Ähm, aber das ist schon so 'ne Sache, was mich manchmal schon stört, wo ich mir wünschen würde, wir hätten so 'n Körbchen, habe ich schon mal gelesen, dass manche Familien sagen, ah, jeder tut sein Handy in so 'n Körbchen und es gibt erst nach dem Essen wieder. Aber ich weiß nicht, ob das klappen würde.
Ah okay, ja, warum klappt's nicht immer? <giggles> Ja. Ja, ja, ja. Wie lang Mhm. <giggles> Damit man's überhaupt gar nicht sieht. Ja. Ah, okay, ja, witzig. Und dann ging wie lang geht denn bei euch so 'n gemeinsames Abendessen meistens immer?
Mhm.